Ah, siguro po, eh, 'yong, ah, dahilan nila doon, ah, kung bakit, ah, natatakot o nagdadalawang-isip sila subukan, siguro 'yong confident nila sa sarili nila na hindi nila kayang gawin 'yon na 'yon naman, eh, nakikita mo naman sa kanila na may potensyal din naman sila doon. Sa kagaya no'ng sinabi niyo po na 'yong pagiging, ah, sa journalist 'yong pagi pa sa pagsusulat o sa pagdo-drawing ba. Mayro'n talagang gano'n na mga tao na, 'yon nga'y sabi ng iba ay, um, mahina 'yong loob na tumuklas, o opo, 'yong, ah, tumuklas ng bagong, ah, bagong matututunan. At 'yon nga 'yong sa 'kin naman kasi, ah, hindi ako hindi ako natatakot lalong, ah, sa siguro sanay lang talaga ako na humarap sa hamon ng buhay. Kaya ka basta't hindi nakakasira sa katawan o hindi nakakasira sa pag-iisip mo ay sinusubukan ko talaga 'yan. At kung ikakaganda pa ng katawan natin o sa mentally natin na 'yong sa pag-iisip natin para halos lalo pang lumawak 'yong ating pag-iisip o ikakatibay pa natin, eh, susubukan at susubukan ko 'yan, 'yong mga bagay na 'yan. Opo
Okey. Oo. Oo, totoo. Oo. Oo. Ah, oo, agree ako diyan. Oo. Tama 'yan. Ang ganda no'n. Oo. Ayun, ang ganda no'ng sagot. Oo, na nagagandahan ako do'n sa sinabi mo talagang tagos sa puso 'yong mga sinabi mo. Kaya, ayun, siguro dapat pinu-push din natin 'yong ibang tao na, ano, eh, 'no, na sumubok do'n sa mga ginagawa natin. Eh, kaso nga lang minsan imbes na i-push 'yong isa't isa, eh, may mga taong pinipigilan, eh, 'di ba, pinipigilan nila 'yong iba. Ikaw ba may mga pumipigil ba sa 'yo sa mga ginagawa mo?
Hmm. <chuckles> Yes po. Yes po, yes po. Mm.